Sim, pronto, mas eu não.
Você vai mais nas vitrines, também? Você dá uma olhadinha, assim, nas tendências, nas vitri em base da vitrine da loja?
Uhum, adoro, adoro e inclusive tenho, eh, não só na vitrine da loja, como geralmente eu tenho um aplicativos, né, das lojas que eu mais gosto, tipo, Zara, Levi's
<chuckles> Ah, que legal, assim você já vê o preview, né.
e aí eu sempre dou uma olhada. Hum?
Aí você já vê o preview do que vai ser, né?
Exatamente, aí eu já dou uma olhada no que que vai ter, eh, às vezes, você olha assim na modelo e você fala: "Nossa, isso aqui é muito legal, eu adorei". Aí você vai lá na loja, veste e fala: "Ih, pra mim não ficou legal isso aqui não".
<laughs> Não era tudo isso, né, que eu pensava. <chuckles>
Exatamente. Aí uma coisa que você olhou, assim, no site e você falou: "Ai, nossa, nada a ver", aí você olha na loja, você fala: "Hum, talvez". Aí você coloca e acha super legal.
Hum, você costuma olhar, né? <laughs>
Acontece também.
É e aco e a acho que acontece mais isso do que você olhar no site e cair super bem e você amar, né. <laughs>
Uhum, exatamente. Aí quando você vai ao vivo ver Oi?
Você costuma comprar no site? Uhum. Você costuma comprar no site?